Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, le cachet, le naturel, heu, de la ville ou la de la culture quoi, c'est, heu, beaucoup plus charmant que les extratouristes, heu, qui sont un peu grossiers par moment. D'accord, OK, bah, c'est intéressant en tout cas, et du coup, toi, tu as déjà, heu, tu as déjà vécu ça où, ce genre d'expérience?
Tout à fait. Alors j'ai j'ai pas mal voyagé, mais mon voyage le plus long, c'était au Japon. Je j'ai fait d'abord un 1er voyage d' 1 mois là bas, heu, en sac à dos, où, heu, vraiment j'ai, heu, bah, j'allais, heu, un peu de ville en ville, si on peut dire, et j'ai essayé de visiter un peu, heu, le maximum de choses, et ensuite, j'y suis retournée, heu, j'ai j'y suis retournée plusieurs fois et en j'ai fini par habiter là-bas.
Ouais. Génial. D'accord, co tu y du coup, tu y es encore ou heu, c'était heu
Non, là, je suis en France actuellement.
OK, et du coup, ouais, tu as tu as habité, heu, combien de temps au Japon?
Heu, en tout, j'ai habité là-bas, je dirais 6 ans.
Ah oui d'accord, donc tu es vraiment, heu, tombé amoureux de la ville quoi, amoureuse de la ville un peu quoi.
<laughs> Tout tout à tout à fait, oui.
Et du coup, pour revenir sur le mois, heu, de découverte, donc là, c'était vraiment, heu bon, je vais pas dire un v un des vacances parce que c'était plus un voyage que des vacances pendant 1 mois avec ton sac à dos, mais du coup, pendant ce voyage, hem, tu étais vraiment en mode, heu, découverte?
Ouais. C'est vrai. Complètement. Alors, en plus, je enfin je m'étais pas du tout renseignée sur, heu, enfin, comment dire? J'étais pas spécialement, heu, fan de la culture japonaise. En fait, j'y suis allée avec une amie qui, elle, par contre, était, heu, était vraiment fan du Japon, heu, manga, animé, tout ce que tu veux, et heu, et du coup, en fait, c'est elle qui m'a mmh, qui m'a un peu env emmenée dans ce voyage. Elle voulait partir mais pas seule, donc elle m'a demandé de l'accompagner. J'ai dit: «Oui» et c'était ouais, et c'était vraiment un bon équilibre.
Ah oui d'accord, ouais ouais. OK! D'accord, ah beh génial! Tu as pas regretté après ça parce que du coup tu as fini par y vivre donc heu, c'est un voyage, heu, qui a changé ta vie quoi.
<laughs> Oui, et pas elle, du coup elle a pas du tout aimé. <laughs> Oui. Beh, justement, je pense qu'elle avait trop d'attentes.
Ah ouais? Ah oui d'accord. Mmh. Alors que toi, du coup, tu en avais aucune puisque tu connaissais pas vraiment.
Tout à fait. Bah, moi, je suis vraiment j'arrivais avec, heu, 0 attente et j justement, ça m'a plu. Alors qu'elle, elle a été déçue de bah, parce qu'elle, elle s'attendait à vivre comme dans un animé en fait et gué et c'est pas ça la vraie vie, et
Et non. Heu, du coup, vous étiez toutes les 2 avec le sac à dos?
Tout à fait, ouais.
En backpacking. OK, d'accord.
C'est ça.
Et hem, alors du coup, vous étiez toutes les 2, heu, dans ce dans cette ville, vous êtes arrivées à à Tokyo peut-être?
Oui, on est arrivées à Tokyo et heu alors justement, elle, s'était pas mal renseignée sur les activités touristiques, heu, les gros les gros sites à voir, et cetera et heu, moi, j'ai f elle a pas vraiment cette ce ce côté aventurier que moi j'ai, donc en fait, on était vraiment un parfait équilibre parce qu'elle me concentrait sur les trucs, hem, heu, touristiques, et en fait, moi, je me laissais un peu guider dans, heu, de pa par l'instinct finalement. «Tiens, j'aime bien cette rue, heu, oh ça ça a l'air joli par ici, tiens on va, heu, on va aller par là, heu», complètement au hasard et on a découvert des coins vraiment, vraiment chouettes comme ça.
Hein, hein. <chuckles> Ouais. Ouais, d'accord.